Sag mal, kennst du Geschichten aus der eigenen Familie über Krieg, Flucht oder Migration?
Ja, ähm, meine Oma, äh, ist im 2. Weltkrieg geboren in Schlesien. Das war damals noch Polen. Ähm, 1938 ist sie geboren. Und als der Krieg dann zu Ende war, wurden die vertrieben.
Mhm. Ah. Mhm.
Die wurden da in Waggons gesetzt, äh, also in in Züge gesetzt, richtig voll ähm, voll gequetscht und dann hieß es, ab geht's, so, und die wussten nicht wohin, äh
Mhm. Mhm. Oh je das klingt auch heftig.
ja, also die hatten die hatten mega, mega Schiss, mega den Bammel und, ähm, dann sind sie halt in in Sachsen angekommen. Äh, dann dann ja Ostdeutschland, da wurde dann die DDR gegründet.
Mhm. Mhm. Mhm, okay und
Das war so ja, es war prägend.
Hm, heftig, okay. Und also, welche Dinge hast du denn da noch aktiv von erzählt bekommen? Was blieb da in Erinnerung?
Ja, na, also ich bin 1987 geboren, ähm, bin jetzt 38 und man denkt so: „Ja, der Krieg ist vorbei, hat gar keinen Einfluss mehr.“ Aber doch, ich denke, der Krieg hat noch extrem viel Einfluss auch auf uns heutzutage. Ähm, meine
Mhm. Mhm.
mein mein Opa väterlicherseits, der ist der ist ohne Vater aufgewachsen, weil der Vater im Krieg gefa gefallen ist. Mein Opa musste den ganzen Tag, äh, schaffen in der Bäckerei dann, ähm, als er halt erwachsen war und mein Vater ist so 'n bisschen auch ohne Vaterfigur aufgewachsen. Dementsprechend war er halt auch kein besonders guter Vater für mich und so zieht sich das einfach, ähm, komplett weiter, ne, der Krieg ist irgendwie noch nicht so richtig, ähm, vorbei.
Oh. Mhm. Mhm, he Mhm, okay, also was hatte das, äh, denn verursacht, dass er für dich jetzt kein guter Vater war und was hatte das mit dem Krieg zu tun?
Ja, also er wusste halt n eben nicht, wie man sich, äh wa was es bedeutet, eben 'n guter Vater zu sein, dass man sich, äh, um 'n Kind kümmert und das unterstützt. Ähm, der hat da diese diese Mentalität gehabt, man setzt Grenzen ohne irgendwas zu klären, hat auch irgendwie, ähm, irgendwelche Grenzen gesetzt, die überhaupt keinen ge Sinn gemacht hat, so ganz, ganz komische Sachen, ne, und liegt halt daran, dass er selber nicht wusste, wie man Vater ist, weil woher hätte er das lernen sollen, so von seinem Vater der hat die ganze Zeit gearbeitet. Und dann, wo sein Vater, mein Opa sich um ihn kümmern sollte in der Freizeit, der hat's ja auch nicht gewusst, ne, weil dem sein Vater wiederum im Krieg gefallen war. Ja und auf w
Mhm. Mhm. <chuckles> Oh je. Mhm. Mhm. Mhm. Okay, also, du würdest sagen, das hallt dann mehrere Generationen nach, wenn eine Generation Krieg erlebt hat, dass dann die nächsten, ja, wie viel was würdest du sagen, wie viele Generationen werden davon noch wirklich beeinträchtigt?
Also ich glaube, das kann sich noch ganz, ganz lange nachziehen, ne, ähm, so nachhallen. Ähm, ich denke bei mir, ähm, hört's jetzt in unserer Familie auf, weil ich mich da sehr mit dem Thema auseinandergesetzt habe und habe auch viel mit Jugendlichen und Kindern gearbeitet in in verschiedenen Sportarten und hab da 'n bisschen Erfahrung gewonnen, ähm, und habe auch so meine eigenen Geschichte da aufgearbeitet, aber ich glaube, dass das in generell ähm, hallt das noch in ganz, ganz vielen Familien lange nach.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Also, hattest du dann wirklich den Gedanken, ne, du hast ja gesagt: „Du hast dich dann viel auch mit Kindern beschäftigt“. Äh, hattest du wirklich den Gedanken: „Okay, ich will jetzt diese Tradition quasi,- auch wenn's 'ne negative ist,- ähm, brechen.“ Und dann bewusst 'nen anderen Schritt gehen, alles anders machen?
Ähm, ja und nein, also, es kam tatsächlich schon früher, ja also ich habe mich, äh, in der Jugend da habe ich Basketball gespielt, bin schnell, ähm, Trainer geworden, Schiedsrichter und da lernt mal viel über sich selbst so in so 'ner Verantwortungsposition zu sein. Ähm, da lernt man, äh, Geduld zu haben, hm, an seine eigenen Grenzen zu gehen und drüber hinaus Menschen zu respektieren. Ähm, und da macht man halt auch Fehler, wenn man denkt so: „Ja, ich bin jetzt jung, ich darf mich irgendwie und ich bin in der Verantwortung und alle hier in im Training müssen nach meiner Pfeife tanzen“, ne? Und, ähm, geht schnell in 'ne arrogante Position rein und und merkt dann, ja, das sind das sind dann Fehler, ne? Aus der Perspektive habe ich das eben schon vorher gelernt, ähm, und dann aber mit der Zeit ist mir auch immer mehr bewusst geworden, wie's eben in meiner Familiengeschichte aussieht, äh, welche Probleme mein Vater hatte, ähm, und und wie da die Zusammenhänge sind, ne?
Mhm. Ah. Mhm. Mhm. Hm. Oh je. Mhm. Mhm. Ja, also gab's dann schon Momente auf der Trainerbank, wo du gemerkt hast: „Oh, ich habe mir da was abgeguckt, was gar nicht so gut ist“ und dann vielleicht auch bewusst dann ja, gegengelenkt hast oder wo dir das vielleicht sogar jemand von außen gesagt hat?
Ähm, ne, ich habe es dann, äh, im Nachhinein gemerkt, ja. Ähm, ich war dann irgendwann ich glaube, ich war so von von 16 bis 19, also, im Alter von 16 bis 19 war ich Trainer, dann hatte ich aufgehört und habe dann später also dref reflektiert reflektiert darüber und darüber nachgedacht. Und da kamen mir dann so Zusammenhänge. Aber andere Sachen, wie zum zum Beispiel im Schiedsrichterwesen habe ich halt direkt ähm, direkt gelernt, dass man eben, ähm, emotional sich, äh, 'n bisschen Abstand nehmen muss von von Sachen, die man nicht beeinflussen kann.
Mhm. Aha, okay. Mhm. Ah ja, okay, aber beim Schiedsrichterwesen, da war's ja so also, du hast ja gesagt: „Dein Vater hat sehr willkürliche Grenzen gesetzt“. Als Schiedsrichter ist es ja eigentlich doch schon, na, relativ restriktiv. Äh, hat dir das auch so weit geholfen, äh, dass du so 'n ja, 'ne Berufung gewählt hast, bei der's wirklich so ist, dass man doch sicher 'n scher sehr starres Regelwerk halten muss?
Mhm. Ja, das hat mir schon geholfen, ne? Da passieren ja trotzdem ganz viele emotionale Geschichten im Sport. Ähm
Mhm.
äh, Spieler kann ich dann mit dem technischen Foul bestrafen und dann gibt's aber auch Zuschauer, die könnt ihr alles an Kopf werfen, ne? Da hast du gar keine Macht, ne? Und da musst du trotzdem cool bleiben.
<chuckles> Ja, 'n bisschen eigenes Ermessen ist natürlich noch drin auf jeden Fall, auch heutzutage noch mit Videoassistenten und so weiter aber, ähm, jetzt vielleicht erstmal noch
Na, so weit oben habe ich habe ich nicht gepfiffen, dass es da 'n Videoassistenten gab. <chuckles>
Achso, oh hoppala, <giggles> okay. Äh, aber nochmal zurück zu den äh, zu den doch sehr intimen Familiengeschichten. Wie hast du denn wie redet ihr denn offen da drüber? Ähm, wie hast du denn diese Geschichten alle erfahren?
Mhm. Ähm, die hat mir dann die Oma erzählt, ne? Also, meine meine Mama, meine Vater haben über so Sachen eigentlich wenig geredet. Ähm, die sagen dann eher so: „Ja von von da kommt die Familie“ und das war's dann. Und meine m Oma ist da auch eher vorsichtig, die redet da auch nicht gern drüber, ja, aber die hat mir dann auch Geschichten von anderen noch erzählt, die dann beim in der in der Flucht, ähm, die hatten 'n kleines Kind dabei und, ähm, haben das, äh, die sind mit dem mit so 'ner Art Planwagen geflüchtet und haben den Sohn dann unter dem unter 'ner Decke versteckt un äh, im im Planwagen. Und, ähm, dann kamen irgendwie Soldaten, haben gefragt: „Ja, was ist denn das?“ Und, ähm, die haben das so mit dem Kind abgesprochen, dass er, die der soll wie 'n Schwein quieken, ne? Und da haben sie den einmal so angetreten, „Ja, ja, das ist 'n Schwein.“
Ah ja. Mhm. <chuckles> Ah. Ah. Oh je. Mhm. Ja. Hm, okay und wie wie kam das denn zustande? Also, das war in Schlesien und man hat die nach Deutschland, also nach „Sachsen“ hast du ja gesagt, gesiedelt. Und aus welchem Grund genau? Also, was sollte dann genau in Sachsen passieren?
Genau. Na ja, ähm, also, Deutschland, äh, war größer, ähm, vorm 2. Weltkrieg, ähm, also, auch schon wirklich vor dem 2. Weltkrieg. Ähm, klar, ähm, Hitler wollte dann noch mehr in den Osten ex expandieren, aber Deutschland war auch schon vor dem 2. Weltkrieg und schon vor Hitler größer. Und da haben einfach, äh, viele Menschen in Teilen gewohnt, die heute Polen sind. So und dann nach 'm Krieg hat eben die Sowjetunion gesagt: „So, ihr habt eben den Krieg angefangen und, ähm, dementsprechend werdet ihr jetzt“ ich weiß nicht, um was ob ich weiß nicht genau was du sagen kann, dass das jetzt 'ne Strafe war, auf jeden Fall haben die dann entschieden: „So, das ist jetzt eben Polen. Das gehört jetzt uns und ihr Deutschen, ihr verschwindet da alle so, ne?“ Und dann: „Wir schicken euch jetzt mal einfach dahin.“
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ah. Okay, ja. Also, man hat dann quasi bewusst deutschsprachige Leute ausgesiedelt, okay. Und jetzt waren das ja, ja kulturell betrachtet, vielleicht haben die sich ja wahrscheinlich als Deutsche gesehen, oder?
Genau. Äh, w wen meinst du jetzt?
Äh, jetzt die die Großeltern selbst, also, die Leute, die da gelebt haben und vertrieben wurden sind. Also, haben die sich denn mit Deutschland identifiziert, ja, wahrscheinlich, oder?
Das waren Deutsche, ja, ja, das waren Deutsche, na klar. Das war deutsche Nationalität und das war auch, äh, die deutsche Sprache, das war die deu deutsche Kultur, das war alles Deutsch, ja.
Mhm. Mhm. Mhm. Und wurden die denn gut aufgenommen da, wo die dann gelandet sind?
Tja, das ist tatsächlich mal 'ne Frage, da können wir nachher nachdenken, da muss ich mal nachforschen, weiß ich gar nicht. Weiß ich gar nicht.
Oh je, oh. Ja, ne, also, denn das ist ja auch oft die Frage bei Migration, ähm, ja, wird man gut aufgenommen? Wie fühlt man sich danach? Ähm, es gibt ja sicherlich positive Beispiele, wo Migration, ja, wahre Wunder bewirkt hat und man sich wohler gefühlt hat, aber natürlich auch, ähm, umgekehrt. Äh, und und das sind dann Sachen, da hat deine Oma nie so wirklich drüber geredet?
Ne, aber ich glaube, sie hätte, wenn's was Negatives wäre, hätte sie drüber geredet. Also ich gehe eigentlich davon aus, dass die, ähm, schon 'n warte mal warte mal
Hm. Mhm. <chuckles>
lass mich lügen aber ich glaube die hat sch hat auch mal angedeutet dadurch dass es dann so viele waren gab's schon Probleme.
Ah.
Ja auch wenn's sogar die eigene Kultur war die hat das schon mal so angedeutet ja.
Also haben sie dann so 'n bisschen das Konkurrenzdenken?
Ne, da passiert halt einfach ganz viel und, ähm, da passierte ganz viel Veränderung, wenn man irgendwie Menschen aufnehmen kann und Veränderung geht ja auch irgendwie immer mit 'nem Energieaufwand einher, so. Da muss man sich Gedanken machen, rede w re ähm, reden und, ähm, ja, klar auch 'n bisschen Konkurrenz, ne? Es gibt ja dann vielleicht weniger zu essen, weil, ähm. so den größen Ü großen Überfluss wie heute gab's ja dann damals nicht, vor allem nach 'm Krieg.
Mhm. Mhm. Mhm, ja, Nachkrieg, genau, ja. Das ist natürlich 'n ganz großer Unterschied. Ähm, okay und wie ist das? Also, sie ist ja dann, äh, darüber gesiedelt worden, ähm, und dann auch immer da geblieben oder wie war das?
Ja, das war ja dann DDR, da kommst du eigentlich nicht so leicht raus, ne? <laughs>
Mhm, achso, also die hat die hat das Ende der DDR gar nicht mehr erlebt oder wie?
Doch, doch, die die lebt heute noch, ne? Aber, ähm, aus der DDR gab 'n paar Leute, die geflüchtet sind. Ähm, du kannst auch mal, äh, Urlaub machen im Osten, aber, äh, ab 'm Mauerbau äh, wann war der? Ähm, 50er, 60er, ich weiß gar nicht. Ähm, ab 'm Mauerbau bist du da nicht mehr rausgekommen. So und von daher, ähm, kann konntest du innerhalb, äh, der der der DDR umziehen. Ähm, ja, ja.
Ah. Ah, okay. Mhm. Mhm. Hm. Mhm. Hm.
Ähm, aber es ist halt auch 'ne ganz ganz dementsprechend der Osten ist auch heutzutage noch 'ne ganz eigene Kultur, weil die, ähm der politische Einfluss, den eben die Sowjetunion auf die DDR hatte, komplett anders war als der den, ähm, der die west westlichen Siegermächte dann auf der Westdeutschland hatte.
Mhm. Mhm. Ja, hat nicht umsonst 'ne Mauer dazwischen gestanden, war ja auch kulturell 'ne ziemliche Kluft. Ähm, okay, und die Großmutter, wann ist die noch mal geboren?
Die Großmutter ist 38 geboren im Juli, mitten im Krieg, ja? Die hat mir auch noch, äh, Geschichten erzählt, ähm, äh, wie wie wie sie Bomben gehört haben, wie's gescheppert hat, wie sie sich versteckt haben im Keller.
Mhm. Oh je. Boah, heftig.
Und die war da 'n 'n klein kleines Kind, ne? Mit acht 38, also, mitten im Krieg geboren.
Mhm, ja. Will man nicht drinstecken, um Gottes Willen. Boah, heftig. Da zieht's einem zusammen.
Ne.
Ähm, ja, das ist natürlich kein schönes Zeitalter gewesen, definitiv. Ähm, und ja, nach dem einen Krieg kam ja dann auch irgendwie so 'n bisschen, auch wenn man da weniger drüber redet, der Kalte Krieg. Äh, findest du, der hat da auch noch mal mit reingespielt?
Ja, das ist das ist 'n Punkt, genau. Ähm, auf jeden Fall, ähm da da sind genug Geschichten eigentlich, die die da passiert sind. Ähm, die Menschen im Osten durften kein kein Westfernsehen hören, haben haben aber dann trotzdem irgendwie immer so mal 'n paar Wege gefunden, ähm, mit speziellen Antennen oder auch, ähm sich, auch mal irgendwie Schallplatten untereinander haben hat man sich zugespielt, äh, um um einfach mal an an Musik oder Informationen ausm Westen zu kommen. Ja, oder dass dass, äh, mal so, ähm, Kassetten dann, also so, ähm, Audiokassetten kennt man ja noch aus den Achtzigern, dass die dann so rumgereicht wurden und dass sie dann, ähm, ganz klassisch kopiert wurden und dass man auch mal Westmusik hören kann, ne? Die Beatles zum Beispiel. Das gab's ja damals alles nicht.
Mhm. Mhm. Hm. Oh, wow. Aha, wow, das ist ja spannend. Mhm. Hm. <chuckles> Ja, also schon so Versuche, diese Trennung zu überwinden. Und, ähm, was diesen Kalten Krieg selber angeht, da hat's ja oft so diesen Charakter gehabt, dass es jederzeit zum Atomkrieg hätte kommen können. Ähm, gab's dazu auch noch Erzählungen in deiner Familie?
Mhm. Ähm, muss mal kurz überlegen, ich weiß, in der Schule hat man das besprochen. Ähm, ja, meine Eltern haben's haben's auch angedeutet, ne? Die haben wir haben's gar nicht so tief besprochen, aber die haben schon gemeint, dass dass das, ähm, ganz schön große Angst war, die da überall rumgegangen ist. Auf jeden Fall.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja, keine schönen Zeiten. Will man gar nicht mehr in die Vergangenheit sich zurückversetzen und hoffen, dass es friedlich bleibt. Ja, was was kann
Richtig schöne Zeit war, ähm, dann der Mauerfall. Den hätte ich gerne bewusst erlebt, also ich habe ihn ja erlebt, aber ich war 'n kleines Kind, kann mich gar nicht erinnern. Ähm, aber 'ne lustige Anekdote war meine Eltern also es gab in der DDR die Möglichkeit, 'n Ausreiseantrag zu stellen und der würde dann irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, keine Ahnung, was weiß ich, wie viel Jahre dauern, bis der dann wirklich bearbeitet wird, bis der überhaupt durchgeht oder eben auch nicht. Ähm, und wahrscheinlich wird da in den meisten Fall Fällen, eh, abgelegt. Aber man konnte einen Ausreiseantrag stellen. Und meine Eltern haben einen Tag vorm Mauerfall 'n Ausreiseantrag gestellt. Und ja, am nächsten Tag ist die Mauer gefallen, die haben das im Fernsehen gesehen und, ähm, die, äh, lagen sich weinend in den Armen. Und wenn ich mir heute den den Mau äh den auf YouTube den Mauerfall anschaue, dann kriege ich auch Tränen in den Augen, ist ganz komisch, obwohl ich gar nicht gar nicht mehr dabei war.
Ah. <chuckles> Aha. Aha. Mhm. Mhm. Aha. <chuckles> Oh. <chuckles> Oh, wow. Oh, oh. Ja, I've been looking for freedom, he? <chuckles> Ähm, und ha also, du bist dann wo groß geworden, also im Westen oder wie war das?
Ja, genau. Ja, also, die ersten 5 Jahre habe ich im Osten noch gewohnt, in Thüringen in 'ner kleine Stadt und dann sind wir umgezogen in den Westen. Da bin ich bin ich bei, ähm, Aschaffenburg bei Frankfurt in Bayern aufgewachsen. Also Aschaffenburg ist noch in Bayern.
Mhm. Ja, dann ist ja auf jeden Fall noch viel von der Migration in deiner Familie hängen geblieben. Aber inzwischen, ja, habt ihr das Beste draus gemacht. Gefällt's dir denn im Westen besser? Ja, gut, obwohl, ja, als Kind hast du wahrscheinlich gar nicht mehr so viele Eindrücke mitgenommen, oder?
Ich muss sagen, im Osten gefällt's mir tatsächlich besser. Da sind die Menschen, ähm, herzlicher und, ähm, haben sind irgendwie freundlicher zueinander.
Hm. Oh, wow. Also, dann hast du auf jeden Fall viele Eindrücke mitgenommen aus verschiedenen Perspektiven. Äh, ja, sehr schön, dass du diese Geschichte geteilt hast. <chuckles>
Ja, gerne doch, gerne doch. Mhm.
Schönen Abend.
Gleichfalls, tschau.